Dis moi, comment est-ce qu'on construit la confiance entre collègues, heu, selon toi?
Alors ça démarre dès le 1er jour. Il faut vraiment être conscient de ça, je pense déjà. Ça ça a l'air un peu un peu simple, ça a l'air un peu bateau dit comme ça, heu, mais il y a beaucoup de gens qui font cette erreur.
Mmh. Ah! D'accord. Ouais. Beh, non pas forcément ça semble ouais, ça semble pas forcément évident de, bah, de s'y prendre d'emblée, en fait. <chuckles>
Ouais parce que souvent on se dit: «Tiens, je vais d'abord attendre de comprendre un peu le secteur, de comprendre l'équipe, de comprendre un peu l'entreprise». Non, non, non, il faut, heu, tout de suite, heu heu, il faut pas essayer d'occuper le terrain comme, heu, des fois un peu un un sauvage, même si j'aime bien ça, hem, il faut, heu heu, parler de son expérience franchement. Il faut, heu puis tu essaies de créer du contact, heu, Il faut, heu, aller vers les gens même si des fois ils sont pas très, très, heu, z avenants. Il il il faut quand même faire ses pas tout de suite pour tout de suite briser la glace pour que, il y ait un début de complicité de d'entraide surtout entre collègues, heu, immédiatement. Parce que sinon, sinon si ça part mal dès le début le temps que en plus, c'est une période où on a besoin un maximum d'aide. Moi j'ai besoin d'un maximum d'aide en fait quand je commence.
Ouais. Mmh. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai, tout à fait, pour, heu, pour faire ces ces 1ers pas dans dans la boîte, heu, essayer de de comprendre comment ça fonctionne. Oui, tout à fait.
Heu, voilà. Heu, voilà et et donc du coup, inversement, quand j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive. Là là du coup, heu, c'est m je c'est moi qui vais vers lui. Parce qu'en plus, des fois, quand il y a des gens qui sont il y a déjà des groupes de formés des des choses, des trucs comme ça, heu, arriver dans un dans un groupe et qui tout le monde il y a déjà des petites blagues entre eux, tout le monde se connaît, tout le monde est machin. C'est c'est vachement dur, hein, c'est vachement dur pour beaucoup de gens de rentrer comme ça, hein. Heu, donc du coup, moi, je les fais rentrer presque de force: «Beh, viens, viens, viens, viens, on va discuter, mais non, tu vas voir et tout ça». Et tout de suite les intégrer, ça les aide et ils montent plus vite en compétences et ils sont plus vite, heu, en fait, heu, beh, ils nous aident plus vite, quoi.
Oui. Oui. Ouais, c'est pas forcément évident. Exact. Mouais, c'est vrai. Mmh mh. <sighs> D'accord donc de s selon toi, heu ouais voilà, c'est ça. Dès dès l'arrivée, dès le 1er jour, il faut vraiment, heu, se forcer à à faire connaissance avec heu, absolument, heu enfin, ouais, avec tout le monde, avec toute l'équipe, heu, montrer un petit peu enfin, expliquer qui on est, ce qu'on attend, heu, tout ça?
Ouais, moi-même je faisais un truc et j'allais même au-delà, hem, quand j'étais manager, heu, quand quand j'avais quelqu'un de nouveau dans mon équipe alors c'est pas tout à fait un collègue même si, un peu quand même, heu, quand j'ai quelqu'un de nouveau dans mon équipe, souvent les matins, heu, on prenait un café tous ensemble
D'accord. Mmh mh. D'accord.
et en fait, gen on était en toujours en petit comité, on était que 4 ou 5 parce que le reste de l'équipe arrivait plus tard, heu et quand il y avait la per la personne, le ou la nouvelle, heu, on on s'asseyait, on buvait un café et puis, bon, voilà, heu, je détendais un peu l'atmosphère et tout d'un coup, j'arrêtais et je disais «Alors, heu, beh, nous, on veut en apprendre plus sur toi» comme ça direct, je mettais: «On veut en apprendre plus sur toi, heu, alors, heu, est-ce que tu aimes faire de la moto?», je lui disais un truc qui avait aucun sens, les autres, ça les faisait rire, lui, ça le détendait un peu
Oui. <chuckles> Ouais. Ouais, hi histoire de desten de détendre un peu le l'atmosphère, quoi? Mmh.
«Ouais, non, j'aime pas la moto et tout», «Beh, tu fais quoi, heu, du cheval, heu, du saut en parachute?», «Ah non, moi je fais ça je fais ça je fais ça», «Waouh, génial, heu et tu tu tu co» alors, ça ça pouvait avoir l'air des fois un peu intrusif ou autre mais sur des sujets très légers, hein, je lui demandais pas si il était marié ou pas, heu heu, mais histoire de briser cette glace et du coup, les autres, ses autres collègues et du coup, qui étaient autour, ils lui posaient des questions et tout d'un tout d'un coup, il y avait une voilà, ils étaient ensemble et il suffit qu'il y ait une connexion et quand on on partait, je leur disais: «Beh, allez allez travailler, heu, allez-y», ils partaient ensemble. Ils disaient: «Ah ouais, toi, tu fais ça, moi aussi, je fais ça» et ça y est, le lien était créé et en un claquement de doigts, en fait.
D'accord. Oui. C'est ça, surenchérissais, ouais. Ah OK, super. Le fait en, heu, que ça vienne, heu, finalement de d'un collègue, heu, enfin de ou d'un manager, de quelqu'un qui soit un peu au-dessus au départ, tu penses que c'est, heu, c'est un truc positif et qui va, heu, f heu, comment dire faciliter justement la la la mise en route de de de de cette, heu, connaissance de tout le monde ou c'est juste parce que, heu, bah, toi, tu es tu es quelqu'un comme ça qui a qui a des qui a une proportion en fait à à faire discuter les gens.
Ouais. Alors, j'ai cette propension, bien sûr, mais heu, en fait, ç ça marche tellement fort.
Mmh mh. D'accord.
C'est moi je trouve que c'est c'est c'est quasiment obligatoire et surtout ça envoie un message en fait, on on on le voit pas assez mais hem, quand un supérieur fait des choses, ils en ça envoie il y a toujours un message derrière. Peu importe ce qu'il fait, même si c'est conscient ou pas conscient, le message que j'envoie, c'est: «Regardez, ma priorité, c'est qu'il soit inclus. Regardez, j'essaie j'essaye de le tirer dans l'équipe à fond» même si c'est pas je l'ai pas explicité, mine de rien, c'est ça et heu, le le message que je ça envoie à tout le monde, c'est: «Il fait partie de l'équipe, déjà, maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant, là».
Mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends. Effectivement, ouais, je co je comprends. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une, heu, une vraiment une, heu, une bonne méthode, heu, pour, heu, pour inclure quelqu'un qui, heu, même pour quelqu'un qui serait un petit peu un petit peu réservé à la base. Je pense que ça ça doit pouvoir vraiment faciliter les choses et puis comme tu le dis, les collègues, heu, se sentent un petit peu, heu, bah, en en charge de de ça, de d'aller, heu heu, faire co plus ample connaissance et de et d'inclure, heu, cette, heu, cette nouvelle personne, heu, dans le dans l'équipe.
Ouais, c'est c'est c'est tellement efficace, et si on le fait, heu, aussi au quotidien, pas juste c'est pas juste un un coup comme ça, des après je le faisais un peu au quotidien par exemple, heu heu, je trouve qu'on parle souvent du début, bon au début on le fait, oui mais ça marche ç ça marche pas que comme ça, après les gens ils retrouvent l'habitude, il y a le copain qui arrive ou la copine et puis tout d'un coup, heu heu, on la personne est un peu exclue. Il faut pousser un peu plus, moi ce que je faisais, c'est que souvent ils avaient une formation initiale au début, heu, et tout d'un coup il y avait un un ancien qui passait et qu'il l'avait pas vu ou il disait «Ah bonjour!» et tout. Je lui disais: «mais mais toi», je disais à la personne qui était expérimentée, je lui dis «mais tu as pas une f une âme de formateur toi, un peu? Si hein, je crois hein? Et ben voilà, je te présente, heu, voilà tu, bah tu viens de le rencontrer génial, tu vas le prendre avec lui et tu vas lui montrer ça.» et la personne elle me regardait, elle me disait «quoi?», beh, ça me permettait de valoriser mon équipe en même temps, tu vois? Heu, donc en fait, il y a double double, heu, double usage et la personne, elle elle était avec quelqu'un qu'elle connaissait pas, ils étaient obligés de se parler. Mine de rien, parce que
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. <chuckles> D'accord. D OK. Super. Ouais ouais, je comprends, ça a l'air, heu, très très très efficace, heu, comme, heu, comme méthode.
Ah ouais ah ouais. J'ai une fois, j'ai pris quelqu'un qui était une une, c'était une jeune demoiselle qui qui sortait à peine de l'école. Elle était ultra timide, mais timide, presque maladif. À la f zin à la fin, elle faisait des moonwalk dans la cuisine.
Mmh. Oui. <laughs> Ouais, alors dis donc heu, tu, super! Ah ouais, et heu, ça ces, heu, ces méthodes que tu emploies là c'est, heu, un petit peu, heu, inné, c'est ta façon d'être? Ou est-ce que, heu, c'est parce que, heu, à une période, heu, peut-être tu as eu des des difficultés comme ça à te à t'inclure, heu, dans un groupe et à et à construire cette confiance ou? Com qu'est-ce qui fait que tu
Donc heu, ça marche ça marche ça marche. Moi j'ai j j'ai jamais eu vraiment cette difficulté à part peut-être quand j'étais ado, parce qu'ado on a tous plus ou moins à un moment cette difficulté, parce qu'on qu'o on on qu'on on construit notre, heu, notre, heu, i image sociale, heu, extérieure ainsi de suite bon. Hem, mais comme j'ai une personnalité extrêmement extravertie, heu, j'ai pas ce problème là. Par contre, oui j'ai rencontré ce problème là au début où j'étais manager, j'ai fait manager pendant très longtemps, pendant plus de 15 ans. La chose c'est que, heu, ben et j'ai vu que quand quelqu'un s'intégrait pas, heu, <blows air> moi à titre purement professionnel, heu, performance tout ça, je perds en performance. Heu, je perds en cohésion d'équipe, dans mon équipe. Heu, je crée un un mmh, comment dire? Un rapport pour le nouveau qui est pas sympa. Parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise, si on nous accueille chaleureusement, bras ouverts, même si on nous pousse un peu parce qu'on est un peu timide, et que quelqu'un nous demande s'il fait de la moto ou pas. Heu, même si, mine de rien, ça change quand même la donne sur la rétention des gens. Parce que c'est bien de recruter des gens. Les retenir, c'est mieux. Souvent les entreprises, surtout de nos jours, elles ont ce problème là, hein, attention, hein. Hem, et et et donc du coup ça commence jour 1 jour 1, 1re minute, heu, 1er échange, ça commence là. Heu, est-ce qu'on l'accueille avec le sourire? Est-ce que l l l l'intégralité de l l'entreprise ou de l'équipe, peu importe, est organisée avec ses affaires prêtes? Une formation prête? Un accueil prêt? Quelqu'un qui est détaché peut-être de la production ou qui a le temps de lui faire le tour, heu heu, de la propriété, lui dire où il peut manger, lui montrer son casier, ainsi de ç ça ça a l'air de rien, souvent ça s'est baf bâclé dans beaucoup d'entreprises. Bon bah là c'est ton casier, là ci, là ça. Heu, le temps de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a un cadenas? Est-ce qu'on lui fournit? Est-ce qu'on lui fournit pas? Quand est-ce que sont les congés? Peu importe. Si ça s'est réglé d d'entrée de jeu et qu'il y a vraiment un temps pour ça, c'est fait correctement, derrière, mais l'intégration elle se fait plus vite, l'envie de rester se fait plus vite, heu, et j c'est c'est essentiel.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. Tout à fait. Mouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, effectivement c'est c'est c'est c'est, c ça a l'air comme ça, dit comme ça, ça a l'air, heu, tout à fait évident, mais c'est vrai que c'est pas forcément comme ça que ça que ça fonctionne partout. Le, heu, la la la chose est pas si évidente que ça. Est-ce que les, mmh, heu, comment dire les, toutes les personnes de, mmh, des des équipes en fait avec qui tu travailles ont ont le même, heu, ont la même vision des choses?
Mmh, pas pas toujours pas toujours, heu, par contre quand on a la même, qu'est-ce que c'est efficace! Parce que du coup tout le monde travaille. Moi j'arrive, je vais faire mon petit cinéma le matin, heu, mon collègue manager passe derrière: «Waouh! Tu es tu es le nouveau, waouh, génial! Qu'est-ce que tu fais?» Il prend une 2e couche de de bienveillance, de de d'accueil, de de machin, il suffit que le directeur passe, qu'il soit dans la même mouvance: «Ah ouais, ah, mais tu vois, je savais quand quand je t'ai recruté, je s j'ai su que j'avais réussi à te convaincre et que tu allais venir!» et cetera, voila! Et boum, et c'est sympa et en fait il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Les autres ils voient que le directeur l'intègre, les 2 managers l'intègrent, s'il y en a un 3ème, un 4ème et et et ça y est, il est dans l'équipe en fait, en un claquement de doigts et ça change tout.
Mmh mh. D'accord. <chuckles> OK. Ouais, d'accord. Le fait de de montrer qu'il y a de la qu'il y a de la considération aussi, en fait?
Ouais et puis ça veut dire que l'en l'encadrement, le management pour ses collègues à lui, ils disent: «OK, heu, ah ouais, ils l'accueillent, heu, bien, heu, OK, donc ils veulent l'intégrer vite», mine de rien, même si encore 1 fois, même si c'était pas explicite, le message passe.
Oui. D'accord. Mmh mh. OK. C'est déjà arrivé, hem, autour de toi, heu, où tu as tu as déjà vu le le cas où quelqu'un, heu, malgré malgré tout ça aurait, heu aurait du mal à, ouais, à à s'intégrer et puis à à obtenir la la confiance des autres? Non? Donc c'est vraiment efficace, ouais.
Non. Non, parce que non, mais m mais c'est pas un non parce que juste ça, hem, si on prend cet état d'esprit-là, heu, toujours dans la rétention et construire avec ses collègues de la confiance. Construire, c'est pas, comme je disais, c'est pas juste un coup. Construire, c'est jour après jour, heu, c'est ça le mot construction, hein, construire une maison ça se fait pas en 2 minutes, heu, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de reprendre une équipe qui était par terre et il y avait 1, heu, je crois qu'il y avait deux-deux garçons et une-une fille et c'était, heu, 3 rigolos, heu, qui, heu, faisaient beaucoup de mal à tout le monde
Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Ah.
heu, ils faisaient pas leur leur travail donc que les autres ils portaient leur travail et et souvent dans les équipes il y a toujours un peu comme, heu, en politique, une majorité silencieuse qui dit rien, mais qui subit, qui subit en silence, heu, donc avec cet état d'esprit-là que tout le monde se sente bien et qu'en fait tout le monde travaille et tout le monde va dans la même direction, une fois qu'en fait l l'équipe a été, on on on j'ai enlevé ces gens-là, je les ai mis à la porte, heu, intégrer quelqu'un c'est plus facile, parce que du coup, j'ai que des gens de bonne volonté. J'ai que des gens qui veulent travailler. Alors oui, des fois, ils se plaignent comme tout le monde: «Ah, j'ai pas envie», «Tu verras, ça, c'est pas bien dans l'entreprise». Il y a toujours quelqu'un pour lui dire que l'entreprise, c'est la pire du monde, tout le temps. Mais en fait, si pendant l'expérience qu'il a, au quotidien, dès les 1ers jours, c'est d'accord et et il y a des fois, il y en a qui disaient: «Ouais, non, mais l'écoute pas lui il dit que, beh, c'est la pire entreprise du monde alors que ça fait 15 ans, il est là, il est toujours pas parti», heu et qu'en fait il commence à se faire des copains, il rigole, quand il faut retourner au travail le lendemain parce que, beh, jour après jour, ben, on y va avec beaucoup plus de sourire, ils vont avec beaucoup plus de sourire donc il y a il y a tout un travail quand même en amont, mine de rien.
Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Oui, bien sûr. Mmh mh. <chuckles> Mmh ouais. Oui. Oui oui, bien sûr, je je je comprends et ensuite, heu, au cours de au cours des des journées, par exemple, heu, tu tu instaures des des des genres de petits des rituels, heu, il y a des je sais pas, par exemple, donc heu, tu parlais de bon, du café le matin où tu mets un petit peu, heu, tout le monde en route quelque part, heu, après il y a des je sais pas des des temps de parole, heu, des des moments clés, des réunions, des choses comme ça qui qui jouent aussi?
Heu, oui, alors, m bien sûr que les réunions jouent, hein, ça, c'est sûr. Après, ça dépend des activités, mais des fois, on il y a aussi une une tendance à la réunionnite, hein, on va pas se le cacher, heu, par contre, il faut des réunions relativement régulièrement. Parce que la réunion au-delà que de simplement d'avoir de la l'information descendante ce qu'on appelle, heu, c'est aussi un temps où les les équipes peuvent se plaindre.
Mmh. Ouais, exagérée ouais Mmh mh. Oui, donc heu, il faut entendre ça?
En groupe. Ouais ouais, c'est trop important. C'est trop important de pouvoir les avoir en groupe et qu'ils répondent en groupe et qu'ils soient en groupe et qu'ils sentent fort par rapport au management. Ça a l'air je je je parle vraiment de rapport de force, heu, quand quand on quand je vais les voir un à un, c'est pas pareil, le rapport de force, il est pas le même.
Mmh mh. D'accord. Ouais D'accord, le fait, heu, de de les r de les réunir, c'est vraiment différent. Ça leur donne, heu, une une force par rapport à toi en fait? C'est ça? Ouais. D'accord.
Da mine de rien. Ouais ouais. Eh oui, ils sont ils sont ils sont tous ensemble. Quand il y en a un qui dit: «Ouais mais moi ça j'aime pas.» et qu'il y a l'autre. Beh, les autres qui osaient pas trop dire finalement: «Oui nous aussi, nous aussi, nous aussi.» et ça sort. Alors qu'en un à un, il y a des gens des fois, surtout avec quelqu'un, heu, un peu comme moi, très, heu, expansif, heu heu, qui a de la bouteille et tout, des fois c'est pas simple et je l'entends, heu. Donc du coup, ça ça leur donne ce rapport de force-là, ce ce gain de rapport de force, heu, même s'il est illusoire parce qu'en fait ils l'ont pas, mais ils l'ont, heu et donc du coup, il y a des choses qui sortent, qui seraient pas sorties et c'est vachement important. Moi, je préfère qu'ils me disent qu'il y a quelque chose qui va pas, heu, plutôt que ça reste et que ça pourrisse quelque part, hem, mais voilà. Mais par contre, moi ce que je fais, c'est que tous les jours, tous les jours, je vais voir chacun, chacune des personnes. Ne serait-ce que 20 secondes, ne serait-ce que 1 minute, peu importe, je vais tous les voir, je leur dis bonjour personnellement: «Alors ça va? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que» tous les jours, et c'est aller les voir un à un, et pas dire, heu: «Bonjour tout le monde, allez hop, je vais au bureau.» même si je fais ça, dans la journée, je vais veni je vais revenir dire «Écoutez les gars, j'ai pas eu le temps de vous voir chacun, alors toi ça va? Hey tu devais pas, heu, partir là? Ah ouais génial, et toi ça va?» chacun, une poignée de main, hem, ainsi de suite, c'est c'est c'est trop important.
Qui renchérit. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, effectivement, hein. Ouais. OK. OK. Donc finalement c'est un petit peu, heu, m montrer quand même à chacun que qu'il a qu'il a de l'importance, enfin que tu, heu ouais, que tu tiens compte, heu, de lui, heu, qu'il qu'il est pas oublié dans un coin et que, heu, bah, tout le monde, heu, tout le monde, en fait, est est vraiment à à égalité, quoi, quelque part.
C'est, ouais c'est c'est il y a j'ai eu en fait, j'ai j'ai vu ça dans ma carrière, où il y a beaucoup il y avait cette plainte qui revenait souvent, heu, mais même de pour sur ma part, parce qu'au début, je copiais un peu, heu heu, un peu ce que j'avais vu, en fait hein. Et ils disaient: «Ouais, mais on a l'impression de pas être considérés». Et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas! Je me dis: «Mais pourtant, on vous donne les conditions de travail ainsi de suite,» mais en fait, il faut aller faire ce pas en extra. Et ce pas en extra, c'est juste aller les voir et leur dire: «Beh, salut, ça va?». Et prendre le temps. Et à un moment, ils veulent discuter 10 minutes, parce que là, c'est vraiment trop? On discute 10 minutes et on donne, je donne 2-3 consignes, histoire que la production commence ou commence à tourner, et on prend 10 minutes. Alors, il faut pas que ce soit tous les jours non plus, il faut pas, heu, voilà, il faut pas non plus que ça devienne, heu, une échappatoire et une pause, heu, rajoutée, mais quand il y a besoin, il y a besoin, et- et c'est trop important, les gens ils adorent ça.
Mmh. Ouais. C'est ça. Mmh mh. Oui. Bien sûr. Ouais, OK. Super. Bah, écoute, heu, vraiment, je te je te remercie pour, heu, pour toutes ces ces ces astuces, en fait, et cet, heu, cet aspect, heu, considération. Heu, je pense qu'il faut apporter à à chaque personne d'une équipe, pour, heu, pour établir une, heu, une confiance, heu, comme ça, entre les collègues. Je je vois que ça a l'air, heu, très très efficace, heu, chez toi. Heu, mer merci beaucoup pour ce partage.
Beh, écoute, le plaisir était pour moi. Merci à toi, pour toutes tes questions.